Ты знаешь, я много работаю, и плюс ещё из дома, м, работаю. То есть у меня 2 работы. Одна, э, за домом, то есть я на улице там что-то делаю, вот, а потом я прихожу, э, ем и с сажусь за компьютер. И казалось бы, мне вроде бы это должно надоесть- то надоесть, то, что я сижу в квартире, но на самом деле такое состояние, что ты вылезаешь из компьютера, и у тебя вот на каких-то вот уже просто вот на последних силах, и всё, что тебе хочется это покой, умиротворение и никуда не выходить. То есть просто там лежать, сидеть, не знаю, смотреть "Ютубчик", ну что-то вот такое. Но вот это состояние, которое я нахожусь, у меня двойственные свойства. С 1 стороны, мне кажется, что я таким образом деградирую максимально, и что я не отдыхаю на самом деле, потому что я особо не обс не не меняю обстановку. А с другой стороны, я в доме нахожусь, и мне вроде бы и одновременно и хорошо, и одновременно мои, эм, там, э, родные, да, с кем я вместе, они любят куда-то ходить, там, у них там театр, ещё что-то. Они меня раньше вызывали, я не ходил. И говорю: "Нет, нет, я не хочу, не хочу". Щас меня уже и звать перестали. И мне чё-то стало вдруг обидно: "А чё это меня не зовут?" Как будто бы меня отрезали. И вот я не понимаю, может ты мне поможешь разобраться с этой системой? Вообще, как мне этот отдых? То есть могу ли я вообще вот этот ра э, отдохнуть, э, в дома или всё-таки мне стоит какие-то другие способы отдыха выбрать? Может быть, ты можешь мне разобраться с этим вопросом?
Ясно. Да, конечно, давай разберемся. Я понимаю, да, что ты чувствуешь, что хочется отдохнуть, и, кажется, много дел, и есть дела и дома, и на работе, и вроде бы хочется расслабиться. И вот это чувство постоянного напряжения, да, как будто что-то не успел, а вдруг ещё что-то нужно, да, контроль такой, то, конечно, это всегда мешает расслабиться, и ты не один такой. А, многие с этим сталкиваются. И для того, да, чтоб мы смогли разобраться с этой ситуацией, скажи, а вот когда чаще всего ты пытаешь расслабиться дома? Это вечер, либо же ты выделяешь себе время и в обед на какой-то отдых, или у тебя, ну, вообще не выходит?
Да. Ага, ты знаешь, э, у меня, в основном, это вечер, э, но вечером у меня, а, разные вещи происходят вечером. Во-первых, у меня мы живём в комплексе, тут очень много всяких разных, э, квартир и, соответственно, семей. И бывает такое, что вечером начинаются всякие тут, э, хождения, крики какие-то, песни и прочее. Ну, такие весёлые товарищи у нас здесь живут. И меня это дико раздражает, даже если я закрываю окна, а летом, ну, очень сложно с закрытыми окнами, жарко. И я прям меня это прям <grunts> раздражает, вплоть до того, что уже хочется вот наушники надеть, а если наушники надел, ты сел за компьютер, ты только что от него вылез и до опять за него садишься. И это такой, знаешь, отдых. Ну как будто бы его и нету вообще. Вот таке такое частенько бывает, к сожалению.
Да. Да, спасибо, что поделился. Очень жаль, конечно, что ты с таким столкнулся, и это такая, знаешь, распространённая проблема, когда, э, шумные соседи, да, мешают отдохнуть, особенно когда, э, действительно наштраи настраиваешься на этот отдых. Этот отдых очень важен, но, н, да, из-за таких вот веселых и активных соседей такой вот фактор, да, который вот, ну, не отменить. Просто он есть. И как с этим справиться, э, всегда такой вопрос вызывает. Поэтому давай сейчас разберёмся, что ты обычно делаешь, когда пытаешься отдохнуть.
Увы, да. Это точно. Ну, опять же, у меня отдых, он такой очень максимально пассивный. То есть я, например, могу, э, перейти из сидячего положения за компьютером в в лежащее на к на кровать и просто вот я расслабляю все мышцы, смотрю в потолок и ни о чём не думаю, ну или пытаюсь ничего не думать. Вот, и в этот момент, э, когда я расслабляю все свои мышцы, да, э, приходит, в принципе, у меня какое-то такое небольшое, м, успокоение, но оно буквально недолго длится, может быть, там, 5-10 минут, а потом всё, лежать надоел. Чё мне просто лежать? Нужно чё-то делать, вставать, вот. А что делать ещё дома? Ну, обычно я просто включаю на "Ютуб" какой-нибудь ролик или какой-нибудь, может быть, беру телефон, начинаю отвечать на всякие там комментарии в соцсетях разных, то есть вот каким-то таким образом я провожу своё время.
Да. Да, понимаю. Обычно, когда вот знаешь, нервная система перегружена, э, то очень сложно уединиться и провести время в каком-то тихом месте, да, поэтому хочется всегда какой-то активности, движений, какой-то посторонний шум, э, чтобы казалось, что ты отдыхаешь, но вроде бы всё равно ещё и что-то делаешь. Но у тебя есть такое место в доме, где ты себя чувствуешь уютно, и вот прям оно помогает тебе расслабиться.
Ну да. Ой, ты знаешь, наверное, нет. На самом деле вот такого прям моего места, что прям вот оно было прям моё, идеальное какое-то, в котором я захожу, и у меня прям вот, всё меня радует вокруг, всё меня, прям вот, устраивает. Э, все-таки нет. Все-таки ну мы ни ну, мы не берём кровать, да, потому что ложишься на кровать и сладко засыпаешь в этот момент. Ну, понятно, твоё место, обо обожаю вот это место, классное, но это не совсем про отдых, это именно про сон. А вот именно отдых, как отдых, м, наверное, нет, всё-таки я б не сказал, потому что рабочее место- это рабочее место. Его называть, э, местом отдыха ну, язык не поворачивается, конечно.
Мгм. Понимаю. Да, да. Про сон, да. А как ты думаешь, смог бы ты найти в своём доме, э, такое место или организовать себе как-то такое пространство дома, да, чтоб это стало твоим, э, действительно уголком для отдыха, местом силы сказать, да, так, э, в доме, где ты можешь, вот, перезагрузиться и отдохнуть.
Интересно, да. Слушай, вот ты мне сейчас, э, м, как это, м, навела прямо на мысль. Потому что мне такое в голову-то не приходило, конечно. Но на самом деле, на самом деле, так как мой отдых, он, по сути, является, ну, тем же самым сидением или полулежанием, сделать какое-то своё собственное место, огородить его от всех, и сказать, всё, это место моё, и только я здесь сижу и отдыхаю, но это вообще мысль интересная. И я думаю, что мои родные тоже меня поймут, потому что они, в принципе понимают, что мне нужно отдыхать, и да, они видят, что я сижу дома, никуда не хожу. И, наверное, для них это тоже будет таким, ну, по понятным, понятным ис понятным запросам. Поэтому сделать своё место, наверное, да, я могу, и я даже представляю, как это будет выглядеть. То есть я, скорее всего, э, выделю место, э, которое я даже могу огородить, к шторочку повесить, и там, в принципе, устроить такой свой собственный маленький мирок, в котором мне будет максимально комфортно, и я буду скрыт от всех глаз. Наверное, да, наверное, смогу.
Да. Отлично. Э, и вот ты сказал, да, что твои родственники, твои близкие тебя поддержат. Это уже немаловажно, да, как, э, да как они видят, что ты нуждаешься в этом отдыхе. Да, видимо, по тебе уже заметно, и это хорошо, что тебя поддерживают, что с тобой разделяют вот эту проблему. Это немаловажно, а, поэтому это очень здорово. И вот да, ты правильно сказал, что ты ну, это хорошо, да, что ты находишь такое место и ты можешь организовать вот это пространство для отдыха, и вот как раз, да, организовать настолько, чтоб тебе там было максимально комфортно. Это и обстановка, да, вот определённое освещение, звук, э, порядок, да, всё, что ты там, э, хочешь видеть, и такие какие-то вот уютные вещи, да, и для тебя, что будет тебе помогать, э, расслабляться, либо же музыка, э какие-то, м, растения, да, что ты любишь, вот, э, что бы ты хотел видеть в своей комнате отдыха.
Абсолютно. Мгм. Да, да. Вот, э, ап сделать обстановку такой, которая нравится мне, например, это прям отличный момент, потому что действительно я понимаю, что я когда захожу в квартиру, я не ощущаю себя, а, на своём месте. То есть эта квартира понятно, что она, м, э, она нам не принадлежит, мы её снимаем, но тем не менее, например, э, мои ро родные, да, их устраивают, потому что они её делали под себя, они делали всякие интерьерные решения под себя, а я такой, ну окей, как бы, знаешь м для меня неважно. Но оказывается, для полноценного отдыха, ощущения, что мне щас должно вот быть максимально комфортно в той среде, в которой я нахожусь, сделать место, отгородить его и более, м, более того, я б вот именно конкретно это место я бы ещё бы украсил действительно теми вещами, которые мне интересны. То есть я вот люблю, когда много дерева, когда какие-то такие, м, металл есть, то есть вот что-то вот такое вот из дерева и металла, какие ко стол какой-нибудь такой, вот я б себе купил бы и поставил. То есть да, да, вот это бы всё меня очень сильно, м, радовало бы. То есть я щас это себе представляю, что у меня это всё есть, и я уже понимаю, что, э, мне было бы от этого, ну я б приносило бы мне как минимум удовольствие.
Вот, да. Да, я слышу в твоем голосе вот такое вдохновение, интерес, и значит, ну, такое место тебе действительно поможет расслабиться, отдохнуть, перезагрузиться. И вот тогда, если тебе все-таки еще мешают расслабиться какие-то навязчивые мысли, шум или что-то вот подобное, ты также можешь, да, когда обустроишь свой уголок для отдыха, делать, э, например, дыхательные практики, э, дать, э, пробовать, э, паузы применять или, например, это может быть 10-15 минут, э, физической активности. Вот как ты относишься к такому?
Ох, э, физическая активность это как будто бы вообще другая история и, ни из другой жизни, потому что моя последняя физическая активность была лет 20 назад. Но ты хор хорошо, что об этом упомянула, потому что я подозреваю, что мне пора опять начинать заниматься, э, спортом хоть каким-то и приводить себя в порядок, потому что чё-то я себя запустил последнее время. Поэтому, ты знаешь, это не совсем про отдых, это скорее про смену обстановки. А хота а оттуда уже и отдых, принципе, может идти. Поэтому, наверное, да, вот эти 2 совета, они на самом деле классные. Вот свое собственное место прям только для меня, именно где я могу расслабиться и отдохнуть, но только не работать, и физические нагрузки, которые Я помню прекрасно, что мне всегда было очень хорошо после того, как я фе пошёл и сходил, и позанимался. И вот это ощущение, э, тяжести мышц, вот это вот, как они немножечко ноют после занятий, оно меня всегда очень радовало. То есть, раз но мышцы ноют, значит, они есть. И ты знаешь, вот это ощущение хочется опять испытать. Вот ты мне щас сказала, я об этом вспомнил, и прямо же захотелось в спортзал пойти сходить. Так что да, отличные советы, что один, что другой. Супер, мне на самом деле очень понравилось.
Да. Здорово. Я очень рада была тебе помочь. И даже если, да, сейчас для тебя очень сложно, там нет времени пойти в спортзал, то как раз начать и с 10-15 минут, и потом просто увеличивать это время. Это уже будет большой прогресс, и ты большой молодец. А я верю в тебя, и ты обязательно со всем справишься.
Большое спасибо!